Ты знаешь, у меня такая проблема, а, наверно, она у у меня всю жизнь, да. А, мне сложно выставить границы, м, со своими друзьями, и как-то вот, э, чтоб было всё четко с ожиданиями. А, дело в том, что, м, знаешь, мои друзья часто приходят ко мне как к психологу. И вот, как я тебе говорила, это всегда, а, со мной происходило с самого детства.
Так.
Э, н и еще вот воспитание у меня такое, что нужно помогать людям. Но ты знаешь, вот я уже начинаю понимать, что мне это идет во вред на самом деле. М, всегда говорить "да", не иметь какие-то четкие границы, вот друзья, которые имеют очень-очень завышенные ожидания. Были такие конфликтные моменты на самом деле на этой почве. А, даже некоторые, ам, и друзья перестали со мной общаться из-за таких ожиданий высоких ко мне. И ты знаешь, хотела бы обсудить с тобой эту тему и, возможно, получить какие-то советы.
Да, конечно, я с удовольствием с тобой эту тему обсужу. А, вообще, хочу отметить, что, знаешь, ты, наверно, такой отзывчивый друг, да, который действительно очень помогает своим друзьям советами, рекомендациями. Да, но понимаю, как это вообще может быть сложно там всех выслушивать, да, принимать это близко к сердцу, н а там что-то советовать, да, если тебя просят. Ну вот, и действительно, иногда я вижу, у тебя появляется даже ощущение, что ты такой стал семейный или <chuckles> частный психолог, да, для своего друга. И это, конечно, может быть очень тяжело, да, и неприятно для тебя. И, конечно, здесь, да, очень важно очерчивать личные границы. Да, но, как видим, да, это может ещё и обиду вызывать у людей, да, что они уже привыкли вообще, что они к тебе приходят, выговариваются, да, а ты всё слушаешь, жалеешь. Да, а они, допустим, могут и не спросить там, как ты вообще сама, да? И, конечно, это может ранить. И, м, понимаю тебя. А, скажи, м, вот там, н-да, ты сказала, что у тебя на самом деле это уже с детства, да, с детства к тебе так, н настолько относятся люди, ам, ну, хотят от тебя каких-то советов, помощи, да, и видят в тебе поддержку. Вот, а скажи, вот в последнее время, м, как бы много ещё у тебя осталось таких друзей, которые вот до сих пор к тебе приходят, да, и пытаются, да, получить какие-то рекомендации, советы там и так далее?
Точно. Точно. Да. Да, м. Да, м. Ты знаешь, я бы сказала, что моё отношение со временем немножко поменялось, конечно. Но это такое, из м если можно назвать это прогрессом или, м, просто изменениями, да, они медленно происходили, и они продолжают происходить.
Так.
А, как я могу это л лучше объяснить, да? А, если вот когда я была, а, моложе, наверно, я, э, еще легче откликалась, да. А, ко мне иног да как н ко мне иногда вот приходили даже люди, которые не так близки, даже не друзья, а просто какие-то знакомые, и я всё равно вот находила на них время, как-то пыталась им помочь. Да, то ну, опять же, ну, странно, да, почему вот они приходят ко мне, м, откуда они знают, что, э, они получат какой-то совет? Но э
Да, понимаю. Да, ну, знаешь, иногда, да, и может быть, такое впечатление, вот, что, ты знаешь, просто даже по внешнему виду, что ты человек такой, который не осудит, который поддержит, да? Может, у тебя вот просто даже вид такой, да, что люди к тебе обращаются, да?
Наверное. Да. И ты знаешь, вот, э, со временем, э, я немножко <grunts> чуть сузила этот круг, а, людей, которым я могу давать советы. И он сузился до моих друзей близких. То есть, ну, э, хорошо, конечно, бывают исключения. Э, если там будет, эм, случайный разговор с незнакомцем, конечно, можно пообщаться, дать человеку совет, но я имею в виду, что на длинный какой-то срок, да, а, я не м я не захожу в такую динамику просто с каким-то знакомым, э, давать ему советы, помогать. Э, это больше было что-то для друзей, да, то есть друзь близким, очень близким людям, да. Вот можно так, и м можно им обращаться, э, можно мне ать я буду отвечать. И ты знаешь, вот, э, несколько месяцев назад ко мне пришло осознание, что, ну, м жас не совсем, то есть это мне всё идет во вред. Э, были ситуации конфликтные, были такие моменты, в которых, э, у друзей были слишком завышенные ожидания от ме И получается, ну, потому что я, м, много давала, да, ам, много поддержки, много понимания. И как будто и, э, м, они общались без фильтра со мной, и они вообще не задумывались, э, над тем, как информация, э, с которой они делятся со мной, будет на меня влиять.
Супер. Да, м. Да, м, представляю. Ну, кстати, да, а, очевидно, что они, да, и не думали вообще о твоих чувствах, да, о том, что у тебя вообще-то тоже, э, есть какие-то, м, свои мнения на эту тему. И, может быть, тебе вообще неприятно, да, о чём-то таком говорить, да. А а, может быть, ты не хочешь слушать что-то, да, особенно что-то личное. А. Слушай, м, знаешь, вот я тебя хотела спросить такой важный вопрос. Скажи вот, а что ты чувствуешь, когда к тебе приходят вот за таким советом? И что ты чувствуешь после того, как ты этот совет даешь?
Да. Да. Ты знаешь, э, <chuckles> ну, раньше я чувствовала, что я, э, помогаю людям, то есть, э, м, м, я чувствовала, что в какой-то в каком-то смысле я выполняла какую-то такую миссию, и я чувствовала себя хорошо. Но теперь, когда это происходит, то есть из-за того, что вот были такие моменты, да, конфликтные, э- даже вот могу рассказать 1 ситуацию- теперь меня это пугает. То есть когда кто-то приходит ко мне за советом, я уже боюсь, э, того, что будет потом. Да, если я вдруг соглашусь дать совет, э, человеку понравится, он потом, возможно, э, будет приходить ещё и ещё, э, знаешь, э, вот, как бесплатный, да, какой-то такой <chuckles> буфет, да, вот где можно вот э, у меня такая боязнь, что они будут, э, злоупотреблять моей энергией, моим вне временем.
Да. Да. Ну конечно, да. Да, ты знаешь, мне кажется, тут очень важно вообще на самом начальном этапе, да, когда человек, вот он вроде уже начал рассказывать, да, и ты знаешь, что он пытается уже там, да, э, поделиться с тобой, получить какой-то совет, рекомендацию, или просто, чтоб ты его выслушала, да. На начальном этапе обозначить, если тебе вот в данный момент вообще некомфортно это делать, и ты не хочешь этого делать. Ну, может быть, иногда и дослушать до конца. Да, окей, потому что можно не понять, да. Человек может просто рассказывать, да, и там не хочет никакого совета, да, потому что, конечно же, ты всё равно общаешься со своими друзьями, да, и с некоторыми из них у тебя нормальное общение, и, может быть, они там и не хотят, э, ну, условно, пользоваться вот этой твоей добротой и получать советы. Вот, но просто, м, в моменте, когда ты понимаешь, что тебе это действительно дискомфортно, и тебе не хочется даже это обсуждать, и там лезть, может, в глубь этой ситуации, да, потому что тебя это вовлекает эмоционально, да. А, может быть, там что-то очень негативное, да, кстати, и тебе не хочется эту энергию перенимать, да, просто, м, на корню, как бы, да, этот разговор завершать, но в какой-то вежливой, конечно, форме, да, там, не очень грубой, да. Ну, например, там: "Слушай, знаешь, мне тяжело о таком говорить, да, а, давай не будем, да, или давай, там ну, не то, чтобы в другой раз, да, или просто вот не могу, да". Ну, вот как ты думаешь, вот вообще пол получилось бы у тебя вот честно так сказать? Потому что, знаешь, человек с тобой тоже откровенен и честен, да, когда тебе это говорит, но ты в ответ тоже можешь сказать, да, что вот, ну, тебе сейчас это не подходит. Может быть, ты, кстати, да, позже захочешь об этом поговорить, может быть- нет. Вот как думаешь, у тебя бы получилось?
Да. Да. Конечно. Да. Да, ты знаешь, мне нравится твой совет. Э, ты права, а, я очень много думала на эту тему, и, скорее всего, это лучше всего так и говорить. То есть лучше всего быть, а, искренной, да, и говорить, как оно есть. То есть объяснять человеку, что, а, ну, я такой эмоциональный человек, эмпатичный, и у меня, как бы, м, есть свои ресурсы и они не нескончаемые, да. То есть, э, приходит такой момент, что всё, для меня это уже становится слишком много и, наверно, ты права. Лучше всего, э, ну, в первую очередь, м, лучше всего мне за собой следить и замечать, когда это происходит. И когда я заметила этот момент, уже озвучить его, да, и сказать, а, человеку: "Извини, но давай мы тут остановим этот диалог, нем не будем, ам, в детали заходить. Да, для меня уже это слишком много, ну, как бы, я могу тебе дать какой-то совет, но дальше, а" Даже, наверно, н всё-таки лучше отправлять людей к профессионалу.
Да, конечно. Да, конечно. Да, вот это, кстати, был мой следующий совет, моя рекомендация. Да, то есть, возможно, да, вот в тот момент, когда ты поймешь, что уже, да, это, знаешь, похоже на какой-то визит к психологу там или к психотерапевту, э, сказать, что: "Слушай, ну, вот в этой ситуации, да, я даже вот боюсь тебе давать совет". Ну, потому что, кстати, совет же, он же может навредить, да? Вот, а потом еще скажут, что ты виновата, да. Ты мне тут посоветовала, я так сделала, и всё пошло не так. Да, и сказать человеку мягко, да, ну, допустим, дать контакт даже, да, какого-то хорошего психолога, которого ты знаешь, да. Э, и сказать, что тебе он, например, помог, да, и ты считаешь его хорошим специалистом. То есть ты, как бы, и не оставляешь человека без помощи, да, и всё равно ему помогаешь. И, а, в это же время ты освобождаешь себя вот от этой обязанности, да, и сохраняешь свои личные границы. Вот, да, как тебе такой вариант?
Конечно. Да. Да. Да, слушай, я с тобой согласна. Действительно, вот к когда люди приходят к а, ко мне с каким-то таким советом, и еще когда там какие-то жизненные ситуации сложные, э, по типа развода или, там, травма детства, да. Ну, это очень большая ответственность, да. Ну это тяжело, и это очень большая ответственность. И, ты знаешь, да, действительно, можн можно что-то посоветовать, потом, э, у человека не получится, и все косяки упадут на меня. То есть я буду виновата в том, что я посоветовала. То есть мало того, что я была добренькой, э, потом мне еще за это, э, расплачиваться так, а мне очень
Да, сто процентов. Да, это тяжело. Да, ну, знаешь, да, это, конечно, вот большой тебе в этом удачи. Я рада, что мы с тобой обсудили этот вопрос. Обязательно отстаивай свои границы, не делай то, что тебе некомфортно. Я уверена, что у тебя всё получится.
Да, спасибо тебе большое за твои советы. Я буду так пытаться делать. То есть прислушаюсь к твоим советам. Спасибо тебе большое.